Ah, eu aprendi muitas coisas, né, principalmente fazendo amigos pela estrada, né. Eu, desde quando completei, ali, meus 18 anos, né, que é a flor da juventude, minha vó dizia. <laughs> Quando desperta a curiosidade, né, a gente quer conhecer lugares, quer conhecer pessoas diferentes. Então, logo quando eu completei 18, né, aquela fase de sair do ensino médio, sabe, já comecei a pensar, né, em viagens para fazer novas amizades. Estava um período, ali, que estava enjoado já dos amigos que eu tinha. <laughs> Então
Sim. É, é <chuckles> verdade. Vo Hã. Ai, que legal. Ah, e aí você começou a viajar? Já com d já com 18, ou ou demorou um pouco mais? Como é que foi?
Foi. Foi. Não, foi logo quando eu completei 18. Eu tinha acabado o ensino médio com 17, né, então logo quando chegasse, ali, em dezembro, eu fazia, né, 18 anos, então acabei com 17, o ensino médio, <laughs> só que
Uau. Sim. Aham. E aí falou: "Vou viajar". <laughs>
É, entrou nas férias, eu completei 18, eu falei: "Opa, é agora que eu tenho que me organizar, aí, e fazer as viagens, né". E assim
Uau. Mas e aí, aí eu imagino que é uma fase ainda que você, enfim, não estava trabalhando, não tinha muito dinheiro, e suas viagens era tipo mochilão, assim? <chuckles> Mais ec mais econômico. <laughs>
Ah, isso que eu ia falar, assim Aham. Eu assim, não não tinha um trabalho o dia todo, porque eu estudava, fazia o ensino médio. Então eu trabalhava em uma marcenaria, que tinha do lado da escola. <laughs> Não fazia menor aprendiz, como muita gente fazia, né. Meus amigos todos fazia menor aprendiz, e eu nunca gostei do menor aprendiz, pelo fato de, no ramo que eu queria, né, seguir, que era a marcenaria, não tinha, né, eh, essa questão de menor aprendiz. Menor aprendiz só
É. Sim. Hum. <laughs> Sim. Sim. Sim, era mais a algo administrativo, assim, né. Aham. Tá.
É. Menor aprendiz era computação, eh, às vezes algumas áreas da tecnologia, área da saúde. Isso, eu tinha vários amigos, né, que faziam menor aprendiz, só que assim, não me agradava. E outro ponto, é o fator financeiro. Na marcenaria, conforme eu ia aprendendo as coisas e f conforme, ali, né, se eu só desse acabamento, depois começasse a montar móveis, começasse a instalar móveis, eu ia crescendo também no cargo, então
Sim. Certo. Aham. E aí ia ganhando mais, né. Aham.
Ganhando mais. E isso desde pequeno me atraiu, eu comecei na na marcenaria, logo no meu 1º ano do ensino médio, então eu estudava pela manhã e trabalhava à tarde. E aí, com tudo isso, eu já, desde o 1º ano do ensino médio até o 3º, que foi quando eu concluí o ensino médio, eu já tinha a minha reserva. <laughs>
Aham. Entendi. Ah, legal. E aí você já pensava em viajar, já era um desejo, assim, q s d a viagem ou não, você ainda não tinha um objetivo?